Đấy. Ờ. Ừm hứm. <chuckles>
Hồi xưa <clears throat> hồi xưa thì mình không biết. Đấy, ví dụ như mình ờ, những cái như là mình mình nhìn thấy thì hồi xưa thì thật sự mình cũng là cấp 3, mình cũng chọn ngành, thì mình cũng rơi vào tình huống giống bạn, thật sự mình cũng là một con ngoan trò giỏi, <chuckles> không giấu gì, nhưng, ơ, nói chung là mình
Ôi, chúng ta gặp nhau ở đây. <laughs> Ờ. <chuckles> Ừm.
Ừm, cũng là là một sự trùng hợp. Thật sự thì nó lúc mà mình tới cái ngày mình chọn ngành á, thì mình cũng không biết là mình sẽ chọn ngành gì, và nhà mình đưa ra hai s hai phe, một phe là công an và một phe là công nghệ thông tin. Đấy, thì cuối cùng thì, ờ, phe chiến thắng là phe công nghệ thông tin, bởi vì sao? Đơn giản là công nghệ thông tin nhàn, nhiều tiền, nhưng mà có phải vậy đâu. Bây giờ bây giờ công nghệ thông tin, trời ơi, nhân lực nhiều, thất nghiệp, áp lực, stress
Trời ơi! Vâng, mình thấy á, công nghệ thông tin á là mệt từ đầu tới mông luôn, ừ, đau từ đầu tới mông luôn.
làm không tối mờ tối đen. Đúng, chính xác, đúng, đúng, đúng, cái này không bàn cãi.
Đau đầu, đau cổ, đau tim, đau thắt lưng, đau mông ê ẩm luôn. <chuckles>
Ờ. Đúng hông? Đúng rồi, ờ, đấy, thì, kiểu, khi thấy hồi đó mình cứ nhìn vào thật, mình cứ nhìn vào những cái con số này thì công nghệ thông tin lương nghìn đô, sống làm việc văn phòng, cuối tuần nghỉ ngơi, kiểu vậy, thì ai không mê? Đấy, thành ra là, khi mà chọn cái ngành này xong thì thật sự hiện tại thì mình cũng không xem nó là một thất bại lắm, nhưng mà để cho mình, kiểu, giống như mình là may mắn trong số những người khác. Nhưng mà một số người họ, kiểu, họ cũng không biết họ chọn vào ngành công nghệ thông tin đi, họ, kiểu, họ không thấy đam mê, và họ bị trôi luôn, kiểu họ bị bị bị bị sốc, bởi vì cái thực tại nó khốc liệt quá, thành ra là họ bị trôi. Nên là những cái cái đấy chính là cái thất bại, nhưng mà nói chung là mình nghĩ là cơ bản hiện tại vẫn còn trẻ, chúng ta vẫn còn trẻ, mình nghĩ là, ừm, ừm, trước 30 thì không có thể làm lại được. Nó không tới mức, gọi là, ừm, thất bại, chọn sai ngành, sai trường thì nó đi luôn, nó đi cả cuộc đời, đúng hông, bạn nghĩ vậy hông?
Ừm. Ừm.